Iya, sempat. Aku ada kayak pe waktu itu ada ini ya, pameran buku juga kan di kampus gitu, aku datang cari, terus aku tanya-tanya ke ininya juga penerbitnya, punya nggak buku kayak gini, punya ng rata-rata yang mereka punya tuh, buku-buku dasar, buku-buku basic, kalau udah formula yang rumus-rumus yang aku cari itu, dia bilang ini nggak ada kalau di Indonesia, belum ada, gitu kan. Ini kan jarang banget, ada, tapi ya buku yang berbahasa Inggris kan biasanya mahal gitu kan, jadi, eee, karena buku impor kan, itu kan termasuk buku impor. Nah, terus akhirnya carilah di online, di online pun, eee, kalau, apa namanya, buku kayak gitu kan jarang dijual di marketplace, biasanya tuh dia jual sendiri di platform terpisah, gitu kan. Jadi kayak ada hmm, ada situs yang khusus buku e-book gitu, yang dia punya kayak kayak gitu itu, tapi ya gitu, akhirnya bayar gitu, beli gitu, e-book iya, beli e-book yang lumayan harganya maksudnya tuh, kalau misalnya masih terjangkau mah bisa dibeli ya, ini dollar lagi, dollarnya sekian kengi
Hmm. Hmm. Oh, gitu. Hmm, benar benar. Mmm. Hmm. Oh, gitu. Oh, iya iya. <chuckles> Oh, ya, jadi emang benar benar, eee, lika-liku dalam nyari sumber nih, nggak nggak sesimpel yang orang-orang kira ya, benar benar harus butuh banyak banget pertimbangan ya. Oke, nah nah, ini kan, eee, kasusnya ketika Kakak udah kuliah, Kakak kebetulan punya kayak dosen yang bisa membingging membimbing Kakak untuk, eee, menemukan sumber yang bisa dipercaya, gitu. Nah, sekarang kasusnya kalau misalnya nih ada anak SMA gitu, atau orang tua gitu, yang yang dia tuh nggak kuliah dan, eee, pengen nyari sumber yang bisa terpercaya nih, Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri sarannya gimana sih orang-orang kayak gitu biar biar dia sang jangan sampai kayak ketipu informasi gitu, Kak, gimana tuh?
Heeh. Betul. Iya. Hmm. Iya.

Sebenarnya kalau cara gitu tuh banyak ya, banyak yang bisa dilakukan, eee, kalau misalnya sekarang kan kalau ada AI, tanya aja ke AI, "Ini sumbernya valid apa enggak?" Gitu kan, te iya, terus habis itu karena dia punya, eee, ada database juga, eee, sumber yang valid atau tidak, informasi yang valid atau tidak tuh dia bisa kasih referensilah, gambaran, gitulah. Terus, eee, kan bisa juga tanya, "Kalau misalnya cari yang, eee, valid kayak gimana? Yang oke kayak gimana?" Itu juga ada, gitu kan, bisa. Nah juga tanyanya nggak semem pakai 1 AI, misalnya 2 AI gitu kan, jadi bisa membandingkan hasilnya, gitu kan. Nah, terus habis itu bisa, eee, kalau misalnya be dalam bentuk buku atau apa gitu, bisa cari reviu dari judul bukunya, gitu kan. Nah itu, eee, biasanya bisa membantu sih buku ini, eee, seperti apa validitasnya, gitu kan, validasinya lah kayak gitu. Mhm.
Oh, gitu? Mhm. Oke, menarik banget sih. Oke, berarti nggak nggak masalah ya kita minta bantuan AI untuk cari tahu apakah ini valid apa enggak, gitu ya? Oke.
Iya, nggak masalah, yang yang sering sering salah informasi itu kayak, website atau video, malah video YouTube yang nggak jelas gitu kan, eee, informasinya. Kadang-kadang ada orang bikin konten tuh ngawur gitu kan, nggak bener-bener dis diselewengin informasinya, gitu kan. Jadi, itu sih yang harus berhati-hati malah kayak gitu. Kalau teks itu gampang dideteksi, tapi kalau sudah video itu loh yang kadang-kadang, eee, belum tentu benar, apalagi nggak ada kan nggak bisa dideteksi kontennya benar apa nggak. <chuckles> Kayak gitu, iya.
Mhm. Mhm, bener. <laughs> Bener banget ya, setuju setuju sih. Oke, menarik sih, eee, kita walaupun, eee, namanya orang pengen nyari jurnal yang sesuai sama referensi kita, yang yang kira-kira bisa terpercaya tapi, eee, nggak ada salahnya buat minta bantuan AI gitu, oke, menarik. Tapi Kak, eee, pernah enggak kali Kakak ke pas ketika, apa, udah udah nemu nih udah sesuai sama anjuran dosen, terus Kakak udah baca nih, terus Kakak masih masih Kakak teliti lagi nggak sih ini, ketika baca nih Kakak udah sampai tahap baca ya, baca jurnalnya. Ah, ini kira-kira ini infonya bener apa nggak, gitu? Jadi Kakak apa yang Kakak lakukan buat menentukan, eee, bahwa jurnal yang Kakak baca ini udah udah bener gitu? Dia nggak nggak nggak salah lah infonya, gitu? Bener, heeh, gimana tuh?
Iya, betul. Mhm. Iya. Heeh. Tidak menyesatkan? Iya, kalau jurnalnya itu dari sumber yang benar dari, eee, website jurnal yang memang kredibel ya. Kan sebuah website jurnal itu ada indeksnya kan, kalau indeksnya itu udah tinggi, udah level apa itu, udah pasti pasti, eee, valid, gitu. Iya, gitu, jadi bisa langsung dipakai gitu. Yang enggak itu yang enggak ada indeksnya, terus habis itu enggak jelas strukturnya, nah kayak kayak gitu, itu lebih baik dihindari. Jadi kalau dia ud udah indeksnya bagus itu banyak, eee, referensi yang bisa digali, cuman ya itu tadi banyak yang berbayar, gitu. <laughs>
Mhm. Oh, terpercaya ya? Oke. Oke, masuk akal sih, keren banget sih saran-saran dari Kakak. Terima kasih banyak ya, Kak, ya, udah mau berbagi tentang saran Kakak dalam memilih sumber belajar yang bisa dipercaya. Mungkin kita bisa sambung lain waktu ya, Kak, ya.
Iya, iya. Iya, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih udah mendengarkan. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan, yuk.
Oke, siap, Kak. Oke, sampai ketemu lagi juga, Kak. Dadah.
Iya, Kak.